Ma senti, ma io volevo chiederti una cosa, ma tu come fai a gestire, sai quella paura di essere giudicati mentre parli?
Eh, eh, eh, eh, bella domanda, io la conosco questa paura, nel senso che, ho proprio questo ricordo
Ah.
Guar il primo ricordo che ce l'ho, è la scuola elementare, allora si chiamava scuola elementare. Sì, sì, sì.
Sì. Addirittura, perché adesso come si chiama?
Scuola primaria.
Come si chiama adesso? Oh madonna mia, sì vabbè okay.
Eh-eh, scuola primaria. <sucks teeth> Allora, ricordo proprio il blocco, che forse è il trauma, ehm, di questa maestra che ci faceva le domande e io feci un errore m mettendo l'articolo sbagliato, mhmm, o comunque dicendo, ehm, una parola in maniera sbagliata, ora mi ricor se dissi, ehm "gli" invece che "le" riferendomi a una persona femminile, no, mi rimase talmente impresso che me lo ricordo ancora e quindi mi ri sì, mi ricordo che arrossii davanti a tutta la classe e rimasi in imbarazzo proprio. Si vede che ero molto delicatina, probabilmente da piccola. Mh.
Sì, sì, <chuckles> okay. Mh. Mh. Sì, ti seguo. <chuckles> Uh. Orca mise Sì eh, <chuckles> non toccatemi, vi prego. <chuckles> Okay.
Mh, ehm, e l'altra ca l'altro ricordo che ho
Mh.
ehm, devo dire, è stato le prime quando ho iniziato a lavorare, nel senso che ricordo benissimo di, mhmm, di essermi trovata all'inizio in situazioni in cui ero davanti al cosiddetto capo, ehm, colleghi diciamo più competenti, con più esperienza e e più anni di me e quando mi dovevo parlare, mi sentivo queste guance che diventavano rosse. Una una cosa
Mh. Mh. Okay. Bordeaux. <chuckles> Okay. <chuckles> <chuckles> Uh. Oh mamma mia, dai, ma eri così giovane? Eh o eri o era era proprio
imbarazzantissima. E lì Ehm, sì, avevo avevo diciann 20 anni, sì 20 anni, subito dopo il diploma.
Eh, vabbè inso

Sì. <chuckles> Ma
Certe situazioni magari meritano proprio il pensiero di prepararti quelle 4 cose da dire quando ti a
Pronto per essere brillante quando serve. <chuckles>
E sì, quando serve, proprio è tipo ai colloqui queste cose qui. Oppure quando devi importi di dire delle cose, eh, che sai che per te è una fatica dire, e a quel punto sì.
Mh-mh. Mh.
Devo dire che an anche perché credo che le persone comunque ti giudicano nel parlare, se non nel modo in cui parli, ma nella tua emotività.
Mh. Eh beh certo. Sicuramente, sicuramente.
Quindi questa cosa io la sento molto perché, essendo una persona emotiva, a volte vorrei non avere quel quella voce un po' lì che si sente
Eh!
mhmm
Eh vabbè però anche lì cambia a sec cambia anche a seconda del contesto, no. Ci sono dei contesti dove invece una voce, che appunto dimostra un'alta emotività, invece è p è più apprezzata. Quindi di di anche lì è è da contesta <laughs> e quello è più brutt e ce e certo quella un po' più quella un po'
Sì, però quando ti esce nel contesto sbagliato è un è un caos. Eh, eh. È come la guancia che si arrossa, eh; eh, siamo lì siamo lì. <chuckles>
Eh certo, eh sì, eh sì, eh sì. E e v e la voce tradisce veramente tanto, eh, al di là di quello che dici. Porca miseria. Quello lì è tutta tutta l'emozione finisce lì, eh, veramente in una ma in una maniera, uhm, che che può creare imbarazzo, <chuckles> sì sicuro.
Wow. Eh sì. Eh sì. Sì, se non sei capace a controllarla, assolutamente. Eh, il groppo in gola è tremendo.
Sì, sì. Ti ti capita e ti capita a tutte le età, eh. T non è non è neanche una questione credo che, ehm, uomo, donna, giovane, ehm, me meno giovane, ti ca ti può capitare in qualsiasi momento, è sempre lì dietro l'angolo.
S

Ah ti seguo, ho capito. Ho ho cai ho capi ho capit
Eh sì, sì, soprattutto se sei in un ambito di persone, insomma, di un certo livello, che fanno discorsi di un certo tipo e fatti ogni tanto dici: "Ma Dio, com'è che si dice? Mi manca quella parolina lì, mi manca quella parolina lì". E dici: "Mamma mia!" Sì. <chuckles> Sì vabbè poi oddio, poi ormai diciamo che se ti trovi tra amici è relativo, però mi accorgo che quella dialettica, <exhales> di qualche anno fa un po' si va perdendo.
Mh. Sì? Okay. Mh. Che brutta figura. <chuckles> Eh. Eh, vabbè ma è anche l'ambito che se cioè se uno non è sollecitato no, da quel tipo di di di ambiente, non è necessar eh ma credo che sia un un comportamento de del cervello, nel senso che ti dice: "Se se non è necessario, n non ti ci sforzare". <chuckles>
Eh, è vero.
Alla fine è quello. Eh, ti dice: "N se non se non ti serv io altro. <chuckles> Lascia pe lascia perde non non serve allo scopo non serve allo scopo". No no no un eloquio importante un eloquio importante, un e f fa facendo non non lo so, la segreti la segretaria in una scuola elementare non è determinante, no, proba probabilmente. E quindi e quindi il cervello ti dice: "No, non serve, fam pensa ad altro, non ti preoccupa" <chuckles> Eh.
È vero. Concentrati su tutto il resto, <chuckles> che c'hai da fare. Concentrati sì, sì, sì. E qui ti dico Eh, non serve lo scopo. No, è vero, è vero. È vero, è verissimo. Certo, poi
Perché l'hai didmo l'hai dimostrato, quindi l'hai dimostrato che se se invece ti serviva eri capace di farlo. Non è che poi hai perso non è che poi hai perso la capacità, è solo che no non serve <chuckles> e quindi non lo usi più.
È vero, è tutta questione È vero, è verissimo. Poi l'altra cosa che aiuta sempre molto, insomma, è la lettura, quindi <giggles>
È tutto lì è è è tutto lì. Ah beh, indubbiamente quello quello quello fa fa una gran mh.
Quello anche quello, c'è meno tempo e quindi perdi anche su quello un pochino. Però in generale, ehm, secondo me, io ho avuto delle fasi ad al alterne nella vita in cui comunque un po' il giudizio l'ho sentito, ecco. Ehm, in alcuni ambiti piuttosto che in alcuni momenti della vita, però direi che si sopravvive, eh.
Mh-mh. Ok